そうですね、なんかそんな感じですね。うーん、うん、ま、まあ、なんかちょっと、<sucks teeth> 僕もちょっとあの、インストールしてみたことあるんですが、やっぱり、うーん、なんか自分でちょっとコンテンツも作ったりはしてましたから、やっぱり
うんうん。 あ、はい。 あ、そうなんですね。はい。
うかなかちょっと難しいですね。あの、ほんとにその、うん、バズるっていう目的で作るのは、なんだろう。うん、もうとにかく、なんか、あの、うえ炎上させた方がい手っ取り早いみたいな感じな
うんうん、うんうん。 ああ。はいはい。
うところがあるので、ほんとになんか、ま、あんまり真面目にやってたら、あの、ダメなんですよね、あれ、はっきり言って。うん。
うん。 ああ、あ、そうなんですね。確かに。うんうんうん。
うーん、なので う正直者が馬鹿を見るみたいな、そんな感じなあの、なってるのはね、あんまり、うーん、ま、楽しんでりゃいいんですけども、楽しんでるだけでも、それそれで、それじゃ足りないっていうなんか
うーん。うん。 はい。 ああああ、うん、確かに、なんうんうん。
それだとちょっとおかしくないか？
そうですよね。なんかその、いや、TikTok じゃないんですけど、YouTube のあの、投稿している方となんか話した時に、なんか楽しくて趣味みたいな感じでやってるんですか？みたいに聞いたら、なんか趣味ではなくて、もうなんか動画を作ることとかも、結構辛い辛いんだけど、その、何万人とか、そういう目標があるから、それをに向けてなんか頑張って作ってるみたいなこと言ってて、だから、ああ、<chuckles> なんか難しいなと思って、そん、辛いのにやるんだと思ってはい。うんうん。
うん。 うううん。 うんうん。 うんうん。 うんうん。うーん。 ううん。 うーん。 うん、ふんふんふん。 うーん。 うん、ふん。 うーん。 うーん、なんか難しいですよね。うーん。いや
なんか多分そういうサービスできた初期の頃は、ほんといろんな機能があって、それを機能使っていろいろなんか面白いクリエイティブなことやってみたりとか、もっと、た自由な感じで、みんな楽しんでった雰囲気があったのかなって思うんですけど、その最近は、いかにそのフォロワーを増やして
うふん。 うーん。 うん、ふん。 うんうん。 そうですよね。 うん。 うん。
今度バズらせるかみたいなのが、なんかしゅ主目的というかん、な気はしますよね。
うん、ふん、うん。 うーん。なんかそんな気はしますね。うーん。
うんうん。
なんかそれも、ま、Instagram とかもなんかその類にちょっとなるかもしんないですけれども、フォロワーいかに増やせるかみたいな。でも、うーん、でもやっぱりあの、こあんまり動画メインじゃない分だけ、あの、中毒性は低いですよね。
はい。 たああ、う確かに、そうですね。そのだから X と Instagram、やっぱその動画に比べて刺激が弱いから、ま、ある程度見てると、見てる方もちょっと飽きるというか、なんかま、こんなもんかなって感じで閉じたくなる瞬間ていうの、必ず私の場合来るんですよね。
うん。 うん。 うん、ふん。 うーん。ふんふん。 うん。

ま、そうですね。あの、うん、特に、ま、そういう用途なら、あまり使い過ぎってことが多分ないと思うので。うーん。うーん、なんだろう。
うん。 うんうんうん。 うーん。 はい。
ま、やっぱり、その、見てると、例えば、なんか、あの うーん、もっと、ま、ちょっと、あの、時々、なんか教育関係とかも、あの、なんか仕事とかもあったりとかするんですけどね。まま、よくあるのは、なんか、やっぱり子供が、ん、あの、よく使うっていうので、ま、教室でも、なんか、使っちゃうとか、なんか、そういうありますけれども。うーん。
うんうん。あ、そうなんですね。はい。 うーん。 はい。 うんうん。 ああ。 そうですよね。うん、自分で、なんか、コントロールできてないと、それはそれでやっぱ問題ですもんね。
うーん。 そうですね。やっぱり、なんか、自分で振り返ってみた場合に、その、もしも自分が、あの、スマホを持てるような、あの、もう、そもそもそも大体高校ぐらいの時で、なんか、携帯持ったみたいな感じなんですけれども。でもその時にスマホがあったらって、あの、思ってみたら、あ、これはもう絶対使いますねっていう。うんうん、あ、うん。
うーん。 はい。 はい。うーん。はい。 確かに。 うんうんうん。そう、わかります。怖いなって思いますもん。ふん。
うーん、ほんとに。
うんうん。なんか、当時とか、私も高校生ぐらいで持ち始めたんですけど、まだ、あの、スマホじゃない普通の携帯電話で、機能もすごい限られてたんで、ほんと友達とメールするとか、いうのがメインだったので、なんか、まあ、学校に行ったら直接喋れるじゃないですか。だから、そんなに、その、学校で携帯を使うっていう場面そんなに多くなかったんですけど、今 SNS とか、全然知らない人たちと繋がってたり、他の機能もいっぱいあるから、もう使おうと思えばもういくらでも使えちゃいますもんね。
うん。うんうんうん。 うんうんうん。 うーん。 うん。 うん、ふんふんふん。 そうですね、うん。うーん。 うん、ふん。 うーん。 うーん。 はい。

特に、なんか、TikTok すごい、あの、若い人の間で、こう、人気じゃないですか。で、私も1回、その、人気だからと思って、TikTok イントゥインストールしてみたことあったんですけど、あれほんとに中毒性が強くて、もうスクロールするとどんどん新しい違うコンテンツが流れてくるんですね。で、本当そんそれをインストールしてた時は、もう、あ、かなりこれは時間を溶かしちゃうなっていうのを、すごい危機感を感じて、あ、ちょっとこれはやめとこうっていう感じでアンインストールしました。<chuckles>
いや、そう。 はい。 うーん、うんうんうん、うんうん。 うん、ふん。 はい。 うーん、うん。 うんうん。 ふんふん。 はい。 うん。 うーん、うんうん。 はい。 なるほど。やっぱそうですよね。うーん。
だから若い子は大変ですよね、はい。なんか、YouTube とか、X とか、インスタとか、あれ以上に TikTok の中毒性ってすごいなと思いましたね。
うん、ほんとそうです。 うん、ふんふん。 うん、ふん。 うーん、なんか、もう、ほんとに最初から刺激を、なんか、狙って、あの、コンテンツを推してくるって感じで。もう作り方がそうなってるじゃないすか。なんか、も、さんびょう持たなきゃ、あの、次、あの、スワイプされちゃうので。うん、いかに掴めるかっていう。うんうん。
うーん。 うん、うーん。 そうですよね。 うんうんうん。 はい。うんうんうん、確かに。いかにうんうんうん。 で、その滞在時間をいかに長くできるかみたいなことで収益とかも変わってくるから、そういう
うんうん。 そうですね。うーん。
アテンションをなんか取ることにすごい特化してるものだけが、どんどん流れてくるって感じですもんね。